Evet, yani ben yurt dışında yaşıyorum, burda bulamıyorum Türk ç salçası, çünkü Türk marketi yok yaşadığım yerde. İtalyan salçası kullanıyorum. O onun lezzeti de gayet yakın aslında bizim salçalara, fena değil yani.
Yan Ha, an Ama, eee, İtalya'da, İtalya'dasın değil mi?
Yok, İspanya'dayım.
İspanya'dasın ha, yani İspanya Ya, İspanyol mutfağı da bize bayağı yakın aslında baktığında şey olarak. Hani, eee, mesela paella falan aslında çok da bize uzak bir lezzet değil ki çok severim bu arada. İşte
Ya Evet. Ama paella'yı bir ana yemek olarak kullanıyorlar ya, bizim için mesela o böyle söğüştür, yandadır yani. Pilav her zaman. <chuckles> Yan
Evet. Ama şöyle, mesela tavuklu pilav tek bir yemektir bizde de. E, öyle düşün. Hani tavuklu pilavın önüne ya da yanına bir şey mesela aramayız, turşu koyarız tamamdır ya da işte etli pilav düğünlerde servis edilir ya. Hani paella da bu o yüzden çok şey geliyor ya bize yakın. Mesela churros bizim tulumba tatlısı yani baktığında. <chuckles> İ yani böyle biraz, çok bana şey gelmiyor hani Akdeniz mutfağı zaten çok uzak değil. İşte, hamur da seviyorlar. İtalyanlar da öyle. O yüzden orada bulman çok kolay.
Hı hı, doğru. Ayran? Evet. Evet, evet. Doğru, doğru. Direkt evet, o kesinlikle o yani. <chuckles> Evet. Bir bak. Bak, nasıl yiyorlar işte! Biz de yiyoruz biber kızartmasına bayılırız. <chuckles>
E değil mi? Yakın yani, öyle düşündüğünde veya işte bizde mesela böyle ufak atıştırmalık böyle poğaça, kek hani biz tam iri iri yaparız kültürümüz gereği ama, işte İspanyolların da tapasları, böyle ufak atıştırmalıkları, işte, eee, minik servis şeyleri, hani o böyle bana hep bir tık benzer geliyor. Hı hı, ya, ben şimdi kuzeydeyim, Estonya'dayım. Hiçbir şeye benzemiyor Türk mutfağı. <chuckles> O kadar uzak ki, ya, 1 tane bile ortak bir özelliği yok. Salça bile yok burada yani. Bulabiliyorum ama hani kullanmıyorlar.
Evet. Bir benzerlik var. Evet. Akdeniz çünkü. A, a, evet. <laughs> Evet. <chuckles> Peki, ne, ne a üzerine yani? Hani kendi sosları var mı mesela onların?
Ay çok kötü ya. Ya, <chuckles> yemekleri gerçekten çok fena. Ya, patates, soğan, balık hani zaten çok burada bir şeye yetişmiyor ya çok soğuk olduğu için, genelde hep yetişen şeyleri kullanmışlar. Soğan, patates, işte balık, et ama çok bir yemek kültürleri var diyemem. Sos falan da yok yani zaten. <chuckles> O yüzden hiç burayı, zaten düşün, dünya mutfağında hiç Eston yemeği var mı? Yok <chuckles> çünkü. <chuckles>
<chuckles> Hımm. Hımm, doğru, doğru. Ev <chuckles> Yok, hiç yemedim, o yüzden merak ettim ama herhâlde şey, acaba Romanya, böyle Polonya onlara mı yakın diyeyim mutfak? Çünkü onlar da sırf sosis diyorlar. Patates ve sosis yedikleri için. <chuckles>
Evet. Evet, burada da öyle "Kanlı sosis" diye bir yemekleri var. Çok feci, ay felaket bir şey, kötü. Eee, yakın. O yüzden de dünya mutfağında yeri yok ama genel olarak hani konuyu genellersek, bence burda da bir sos olsa bütün yemekleri düzelebilir. Şöyle bir salça katsalar bütün Eston yemeklerine her şeyi düzelebilir. <chuckles>
<chuckles> Evet. <laughs> Evet, ne güzel. <chuckles> Evet, evet, güzel sohbet oldu.
<chuckles> Ay, çok güzel bir konuşmaydı bu arada. Teşekkür ederim. Kesinlikle Pesto'yu deneyeceğim. <chuckles>
Tamam, tamam. Eee, tekrar görüşmek üzere. <chuckles>
Görüşürüz, hoşça kal.
Hoşça kal, baybay.

Eee, işte şey, köri sosunu genelde yapıyorum. Köri köri tavuğu çok sevdiğim için öyle çok da bir Hint mutfağı, eee, şeyi değilim yani hani a aşçısı Evet. Evet
He he. Hımm. A, çok zor bir de. Çok fazla baharat kullanıyorlar. Ya, 2 baharat böyle bir yağla falan olabilecek sosları da yok. Her şeyi koyuyorlar bir sosa.
Evet. Evet. Evet. Evet. Onların da hazırı satılıyor ama. Bak onların da hazırları <chuckles>
A, evet evet, teriyaki falan çok gördüm dışarıda da yani çok, işte, bana çok ağır geliyor. Ya, ben o teriyakidon bir damla falan koysam, eee, be 3 kişilik tavuk pişiririm, muhtemelen diye düşünüyorum. Çok böyle yoğun geliyor. Eşim de hiç sevmiyor bu arada, yani ağır soslarla hiç aram yok ya. Yani bizim kültürümüzde de çok yok ama ya. Ya, Türk mutfağı böyle sos, domates sos, salça sos. Bizde sos mu var? Başka sos yok. Bir de yanık tereyağı, baharat.
Evet, hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, evet. Evet. Doğru, doğru, anca mantının üstüne bir dökeriz bir sos, başka düşünen yok soslu.
A evet. Karna yağı mesela, şöyle bir tereyağlı sos yapılır yoğurdun üzerine. Pul biber.
Evet, iskenderimize de dökeriz, bak yine domates değil. Ağırlıklı domatesli soslar var, böyle tereyağlı ve domatesli soslar var. Evet, evet.
Evet. Ve salça. Salça çok kullanıyoruz. Bence bizim, eee, mutfağımızın ana sos malzemesi. Ya, şimdi de şöyle düşünelim. Sos sadece yemeğin üzerine ya da yanına konmuyor ya. Mesela Hintliler zaten yemeği direkt sosta pişiriyor. İşte, eee, köri olsun, teriyaki olsun ve diğer ismini bile çok bilmediğim bir sürü sosları var ve Uzak Doğu da öyle. Sos yapıp sosun içinde pişiriyor. Şimdi öyle düşünürsek, Türklerin de sosu salça değil mi ya baktığında? Her şeye salça koyuyoruz.
Evet. Evet. Doğru. Doğru, doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Bizimki salça ve, eee, eee, soğan. Soğan, salça, sarımsak. <chuckles>
Evet. Zaten o üçünün içine ne koysan yemek oluyor. <chuckles> Ne atsan oluyor. Evet. Kesinlikle soğan, sarımsak, biraz da salça kavur, et atsan tamam, işte atmasan sebze yemeği, fasulye atsan fasulye olur. Yani ne koy beni bile koysan yemeğim olur muhtemelen yani.
Evet, doğru soğan. Ama çok da lezzetli oluyor, gidiyor. Gidiyor bütün yemeklerine. Evet. Evet. Evet, evet. Bizim bütün mutfağımız ona yani dayalı, eee, yani ev ev yemeklerinden bahsediyoruz elbette ki. Onların hepsi evet salçaya dayalı.
Evet. Ama genel olarak o zaman bizim de, eee, milli sosumuz salça diyebiliriz. Bu arada ben salçayla çok güzel soslar yapıyorum biliyor musun? Böyle özellikle
Evet. Kendin salçanı yapabiliyor musun?
Ya, denedim ama o şey, eee, o kekremsi bir kıvamı var ya hani böyle sıvı da değil ama kapkatı da değil böyle ara bir kıvam. Onu tutturamadım ya. Sıvı oldu benim salçalarım hep. Kurutamadım galiba yeterince.
Evet.